Allora diciamo che, ehm, sì, cioè lo faccio dopo magari 10 minuti, cose così, perché comunque io mi sveglio con calma, cose così, mi stiro un po', mi stiracchio insomma. Ehm, poi controllo perché diciamo che io quando si tratta soprattutto di email, quando magari c'ho un'email importante a cui devo rispondere eccetera, io c'ho questa proprio sento che ho il bisogno cioè che devo rispondere, perché è una cosa che tipo io non ce la faccio, no, anche tipo chi ghosta le persone, no. Eh, io è una cosa che tipo non riesco perché, ehm, mi sento sempre che la persona dall'altra parte stia aspettando una risposta in modo impaziente <chuckles> e quindi <chuckles> e quindi mi viene da rispondere.
Sì. Okay. Sì. Okay. Okay. <chuckles> Sì, sì, sì. Eh beh, questa questo effettivamente guarda anche mhmm, cioè è una cosa condivisibile perché, ehm, insomma, è sempre mhmm, secondo me è faticoso anche a un certo punto pensar di non rispondere a qualche cosa. Uhm, mhmm, perché è comunque appunto anche chi ti scrive un messaggio, magari, ehm, anche su WhatsApp, c'è gente che appunto lasc lo lascia lì, lo legge, lo lascia lì ore, ore, ore prima di rispondere. Ehm, io francamente non ho non ho idea di come sia possibile insomma, perché, ehm, come dici tu, ehm, c'è un po' l la cosa di dire: "Beh, dall'altra parte c'è qualcuno che comunque mi sta mi sta dicendo qualcosa, mi sta chiedendo qualcosa e" ma anche un semplice buongiorno voglio dire, ehm, "e io non gli sto rispondendo." Ecco. È come se io avessi davanti una persona che ti dice "buongiorno" e tu passi avanti e poi ritorni indietro dopo 2 ore a salutarlo.
<chuckles> Esatto, esatto, sì. Ma poi, cioè, a mhmm, a proposito di questo, no, io tipo c'ho un amico che lui avrà penso adesso non per sparare alto, eh, ma proprio ho visto qualche giorno fa, avrà tipo 38 chat su WhatsApp con ancora tipo da da vedere, ma nel senso che con anche messaggi che magari sono della sera prima. Cioè, io non so come questa gente fa effettivamente a a go a ignorarli in questo modo. Io ti cioè io tipo quando vedo un messaggio così e non riesco a rispondere, anche per magari, no, per un impegno eccetera, io il telefono lo fisso, cioè proprio mi viene proprio capito, da proprio <laughs> <laughs>
Sì. Sì. Ah. Sì, sì, sì. A ignorarli. <chuckles> Sì. Sì, sì. Hai il pensiero, insomma, di dire: "Beh, devo andare a vedere cosa è, cosa non è."
Esatto, perché comunque ci tengo io a essere disponibile per le persone. Quando vedo quel messaggio lì che rimane così proprio mhmm, cioè proprio è una cosa che non cioè che non sopporto. <chuckles>
Certo, mh, sì, sì, sì. Okay. <chuckles> Ma, ehm, ecco, da questo punto di vista te ti ti è mai successo di di pensare che magari il telefono comunque porta via del tempo che potrebbe essere utilizzato diversamente?